Olha, e eu eu eu sabe o eu uso, o que eu faço? Eu, às vezes, eu começo a elogiar uma coisa. Principalmente se for mulher, você fala: "Nossa que roupa bonita ou, olha seu cabelo, que cabelo legal, que não sei que lá", ou se tá com cachorrinho, cachorrinho é um clássico, né. Você consegue eh, cachorro é ótimo. Então eu uso assim, sabe, eu uso essas práticas de elogiar, de chegar com mais calmo e tal e começa a conversar, assim, sabe. E vejo que pra onde vai.
Aham. Sim. Aham. Sim, o cachorro é ótimo, né? Aham. Sim. E você acha que isso que essas estratégias elas funcionam bem? Você acha que as pessoas são receptivas?
Então, eu acho que depende muito do humor da pessoa, né, porque vai ter pessoa que vai tá passando por algum momento que não quer conversar, vai ter pessoa que vai tá aberta a conversar, então você depende muito, mas eu acho que o segredo, é você chegar de um jeito mais fofo, mais alegre, engraçado, fazendo uma piadinha, né e você sabe que é uma coisa que eu até estava reparando? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas acos costumam elogiar muito a roupa das pessoas, assim, na rua.
Aham. Sim. Uhum. Ah, com certeza. Aham. Hã. Sim, é verdade, tem mais esse costume, né, mais esse hábito.
É. É. Então eu acho que, eh, pra ele aqui também é uma coisa assim que acontece mais, assim, e aí você consegue puxar um pouco de assunto, assim, né, então eu acho que as pessoas são abertas. É você se sente
Aham. E acaba que se sente mais confortável. Você acaba se sentindo mais confortável, né, pra pra elogiar alguém.
É, você se sente mais confortável e tudo mais então, eh, eu eu acho legal, assim, eu acho que que você tem que saber chegar, eu acho que o segredo é você saber chegar, né?
Aham. Aham. E qual que qual o tipo de ambiente, assim, que você acha que é mais fácil pra puxar uma conversa, né. Você acha que é mais num ambiente mais social, num ambiente mais casual, ou num ambiente mais profissional? Qual que é mais fácil pra você?
Aham. Olha, eu acho que casual é mais fácil. Eu acho que o ambiente mais, ah, é assim, né, num barzinho alguma coisa assim, eu acho que é bem mais fácil, né, porque o profissional, você até vai conversar com a pessoa e tudo mais, mas é porque a pessoa realmente precisa conversar com você, né, que ela trabalha ali então ela vai
Aham. Sim, uhum. Aham. É necessário.
é necessário, e não vai sair muito daquilo. Agora num ambiente mais casual, e tal, eu acho que é interessante, porque a pessoa tá numa vibe mais aberta né, ela já saiu de casa querendo, eh, conhecer gente nova, beber e tal, socializar, então, né.
Aham. Se socializar. Aham.